Mm, kaya nga, eh, kaso gusto ko muna makipagchikahan bago ko magpahinga.
Hmm. Bago makatulog, oo tama 'yan. Ano meron ka bang mga ano, um, ano 'yon mithiin o kaya mga pangarap sa buhay na 'to?
Ay naku, napakadami niyan, alam mo 'yun na nga, eh, kaya ako nagtatrabaho ngayon kasi oo, pangarap ko talaga na, ah hindi ko alam kung i-coconsider mo din 'tong pangarap, pero sa akin kasi pangarap kong magkaroon ng financial freedom talaga. Mm. Kasi, ah, madaming tao na nagdududa sa'kin kung kaya ko ba daw 'yun kasi siyempre kahit parang alam mo yun 'pag nagse-set ng limit daw, hindi naman daw natutupad. <chuckles>
Mm. Oo. Mm. Mm. Ay 'yan din, oo. S Promise ako din, mm. Mm. Oo. Ah, grabe naman 'yun. Paano mo oo, grabe nakaka-discour imbes na ano suportahan ka nila 'di ba? Ikaw pa'no mo ba 'yung ano, pa'no mo hinaharap 'yung mga taong gano'n 'yung nagdududa sa mga pangarap mo?
Mm. Dis nakaka-discourage 'no? Mm. I-lift, oo, tama. Mm.

Para sa'kin kasi yun nga mas maano, alam mo yun mas magaan kumilos or gumawa ng mga pangarap mo kapag halimbawa, ah, disidido ka din ganun, mm.
Mm. Oo. Tama ka d'yan, alam mo parang napaka independent mo na at 'tsaka ang lakas mo, ang lakas ng loob mo kahit, ano yun mag-isa mo nalang mag pumunta ka mag-isa or may kasama ka mga kapatid, gan'yan?
Mm, kailangan, eh. Mhm. Wala, ako lang talagang mag-isa yung mga kapatid ko kasi talaga bata pa, ako lang 'yong, ako talaga yung panganay, kaya ewan ko siguro ano, ah, sa sobrang ano na din, ah, curiosity, <chuckles> sa buhay ng siyudad, kaya 'yon inilaban ko talaga, ay, okey naman kasi do'n talaga sa probinsya, walang mangyayari sa'kin do'n, eh.
ah. Mhm. Oo. Oh. Mm. Mm, <smacks lips> napakatapang mo naman alam mo yun, parang umalis ka sa comfort zone mo, para makamit mo yung mga pangarap mo, nakakatuwa.
Oo. Comfort zone ko, mismo. Tama, walang mangyayari sa'kin dun, siguro ano stagnant. <laughs>
Oo, parang ganun yung feeling kapag sa probinsya, 'di ba?
Probinsya kasi ano, eh, hindi ko nakita sarili ko dun, na yun nga pagdating ko dito, nakita ko siya, kasi alam mo yun nakaipon talaga ako.
Mm. Mm. Nakakatuwa naman, parang nakaka-proud, alam mo yun.
Mm. Nakakatuwa nga din, eh, 'no. Oo, kaya nga sana nga mag tuloy-tuloy, kasi alam mo yun ayoko din naman balang araw, yung aasa lang ako, ayoko ng ganun. Kaya talaga financial freedom ang pangarap ko sa ngayon, kaya sana ikaw matupad mo din 'pag dodoktor mo tapusin mo 'yan, ah. Hmm, ayos 'yan.
Mhm. Mm. Oo, tama ka diyan. Oo. Salamat, ikaw din talagang ano 'yan ang hope ko na ma makamit mo yung pangarap mo na 'yan, napakaganda ng usapan natin talaga.
Mhm. Kaya kaya nga, eh, salamat ngayon, ah at nakausap kita, ingat ka palagi, paalam.
Salamat. Alam.

Oo. Tama.
Mm, gano'n lang hindi ako nakikinig sa kanila bahala sila may buhay naman silang kanila, eh, 'di ba? <chuckles> Ikaw ba?
Totoo at alam mo pursigido ka, eh. Talagang ti pinagtatrabahuhan mo 'yun bakit naman hindi ibibigay sayo 'di ba? Mm.
Mm. Mm. Kaya nga, eh, dami kasing ano, eh, daming mga alam mo 'yon, ah, madaming mga bibig na gustong ma makialam, manghimasok.
Totoo. Grabe nakakalungkot 'yung gano'n.
Kaya nga, eh. Sana mabawasan na 'yung mga gano'ng tao 'no? <chuckles>
<chuckles> Tama, alam mo 'pag sa akin naman, ang iniisip ko lang kunyari 'di ba s may mga nagsasabi na, ah oo, "Ang tagal naman 'yan," alam mo magiging 30 years old din naman ako someday, might as well na 30 years old ako na doktor, 'di ba?
Mm. Mm. Matagal. Mm. Mm, kaya nga. Mm, kaya nga, parang ano 'yun ano naman, ah, it takes time naman wala namang agad-agad doctor 'di ba?
Mm, mm, ayun. 'Yun lang
Kaya ano lang, tiwala lang din 'wag kang makinig din sa kanila, sino ba sila. Baka nga 'di ba someday ikaw pa 'yung makatulong sa kanila ano.
<chuckles>